آه، أنت جيت لنقطة حلوة أوي، بُص إحنا طبعًا أنت عارف الستات الكبيرة اللي هي الأمهات طبعًا، عارف اللي هو إيه من أول ما الواحد بيتخرّج حرفيًا، تقول لي إيه رُوح يالّا تشوف لك آه، مش هتفرّحنا فيك، وحرفيًا كُلّ أسبوع والّا كُلّ أسبوعين تجيب لي عروسة، تجيب لي عروسة، أنا مش مقتنع بالفكرة دلوقتي ليه أنا من النوع اللي أنا عارف اللي هو أنا عايز أجهّز نَفْسي في كُلّ حاجة أكُون شقتي جاهزة كُلّها، بعد كده أرُوح أفكر في الموضوع ده عشان لمّا أخش يعني لمّا أخش قدّام حد كده وأقعد قدامه أكون داخل بقلب جاهز أنا يعني بقلب جامد كده اللي هو أنا عندي شقتي مجهزها، وإيه وشغال وعندي شغلانة كذا، كذا، كذا، وبس، فدي وجهة نظري هُم مش مقتنعين بقى في البيت عندي بالفكرة دي، لأ هُم عايزين اللي هُم إيه لأ يعني ده والدتي. والدي بقى عكس أمي خالص يعني والدي يقول لي إيه يقول لي حتى لو هتكمّل سن ال30 آه، يقول لي حتى لو هتقعد لل30 بس اعمل ح اعمل نُفْسك الأول وكوّن مستقبلك وبُص لنَفْسك يعني اعمل اعمل زي ما تقول career لنَفْسك كده، وبعد كده فكّر في الجواز فهو الصراحة يعني برضه ما اكدبش عليك هو والدي وجهة نظره صح، بس مش لدرجة سن ال30 برضه يعني، بصراحة يعني عشان ما نضحكش على بعض فاهم؟ ده كده يعني الواحد
أها أيوه <chuckles> مش هتفرّحنا بيك بقى. <chuckles> بالضبط. آه. هو هو معاك هو بي بيدَعمك آه. جميل ياه! آه. إمم. <laughs> يعني أنت أنت حاطط لنَفْسك رينج معيّن كام سَنة مثلًا؟
يعني في حدود بصراحة 27، 26 في الحدود دي يعني كمان سَنة أو سنتين من من دلوقتي كده، اللي هو يعني أنت فاهمني؟ مثلًا في حدود زي ما قُلت لك ستة وعشرين، سبعة وعشرين
جميل. أيوه، أيوه، مش عايز تستعجل وفي نَفْس الوقت مش عايز تتأخر، يعني أنت عايز تبقى جاهز بس في نفس الوقت تجهَز في في أسرع وقت ممكن يعني.
بِين البينين. بالضبط، بِين البِنين عشان خد بالك برضه الواحد إيه أصل هاقول لك حاجة الواحد بيحسبها إزاي؟ الواحد بيحسبها إن على طُول مش شرط أول خطوبة تكُون هي اللي ناجحة، الواحد ممكن مثلًا يخش خطوبة يقعد فيها سَنة ي تفشَل بعد كده يخش خطوبة تانية، يعني أنا مش مش عارف إن هو مش بافوّل أو حاجة زي كده بس باقول لك الاحتماليات.
إمم. آه، يعني أنت أنت عامل عامل اس يعني عامل أسوأ سيناريو، حاطط أسوأ سيناريو حاطه أيوه، أيوه، فهمت.
بالضبط بالضبط فالواحد حرفيًا يوم ما هتقْفل معاه هتلاقيه مثلًا على سِن كام 28 آآ، وهو داخل على ال29 يكُون اتجوز خلاص يعني أنت فاهم؟ إنما الفكرة بقى أبويا لأ، يقول لي أنت أخطب على سِن ال30 أو سِن ال31 فدي برضه يعني مش منطقية بالنسبة لي، على ما اتجوز هتكُون عندي كام خمسة وتلاتين سَنة يعني صباح الفل.
إمم، إمم، أيوه. آه. أيوة فهمتك. أ طب أنت بقى بقى بالنسبة لإن إن أنت بقى عندك خبرة شوية بقى وخلاص جِبت شقة وأنت في سِن صغير، شايف إن الشقة دي هي اللي أنت تفضَل فيها عايش حياتك والّا بعد كده ممكن ترُوح شقق جديدة؟

والله بُص، يعني أقول لك ح حاجة من غير ما أضحك عليك بصراحة يعني، أنا ساعة لمّا الشَّقَّة الأولانية كانت معايا، اللي هي كان والدي جايبها، قبل ما آخُد الشّقّة التانية، دي كانت وجهة نظري، كان وجهة نظري إن أنا مش هاقعد فيها أصلًا، أنا بالنسبة لي هي خطوة أو بداية، أنت فاهم قصدي، آآ لحاجة أكبر، يعني هو مُجرّد بس بداية كده فتح كلام، اللي هو مؤقتًا كده لحد ما ربنا يكرم، وآخد حاجة في مكان أحسن وخلاص، لكن حاليًا صراحةً نظرتي برضه اتغيّرت، لإن أنا خدت حاجة باسمي، آمم خدت حاجة بِتَعَبِي فاهمني، لحد دلوقتي لسه ب باسدِّد فيها، لسه ما دفعتش فلوسها كاملة، وآينعم الواحد مش عارف هيسدّدها إمتى، بس يعني الواحد بيسعى إن هو يسدّدها كُلّها بصراحة فاهمني، فدي حاجة صعبة بالنسبة لي شوية، إن أنا خلاص أنا واخد شَقَّتين، يعني مساحتهم كبيرة الصراحة الاتنين على بعض، مساحتهم كبيرة والمكان واسع، ليه بقى آخد شَقّة دلوقتي، يعني ممكن، ممكن أفكر فيها بس قُدَّام مش دلوقتي، أو ممكن مثلًا أعملها
آه. إمم. أيوه، آآ يعني هي الناس بت بتفكر مثلًا إن أنت ممكن ت تجيب شُقق تاني، تبقى بقى مش حابب آآ إن أنت تقعد في مكان واحد، ف فتتنقل بين الأماكن، أو في ناس بتاخدها من ناحية إستثمار مثلًا، إن أنت بقى تروح تجيب شُقق كتيرة، وتبدأ تأجَّرها أو تسيبها للوقت عشان سعرها يغلى، فتروح تبيعها، ح حاجة زي كده يعني، فانت شايف إن أنت ممكن تاخد خطوة زي دي؟
آه. تصدق فعلًا، إمم، إمم. هي فعلًا الفكرة دي هي الفكرة دي فعلًا جات في دماغي فعلًا، يعني هاقول لك حاجة، بعيدًا بقى عن البنوك، وبعيدًا عن ال اسمها إيه دي، بعيدًا عن الحكومة، في حاجة عمومًا ال بعض البنوك بتعملها اسمه إيه ده، اللي هو إسكان اجتماعي أو حاجة زي كده يعني، هي استثمار مش فاكر كان كان استثمار في البنوك، الفكرة إن البنك بيشتري لك الشَّقّة، بيشوف لك الشَّقَّة، هو البنك بينزّل العروض لشُقق مُعيّنة، أنت بتختار الشّقّة اللي أنت عايزها منهم تمام، وهو بيدفع التمن ت تمويل عقاري أيوه، هي دي، هي دي، هي دي، التّمويل العقاري فعلًا، فعلًا، دي بتبقى من البنوك، أنت بتدفع مبلغ مثلًا لو هي شقة مثلًا 600.0000 أنت بتدفع مبلغ آآ 200.000 وبتستنى وبتسدِّد ال400.000 بقى على إيه، يعني بتدفع المُقدم 200.000 وبتسدِّد ال400 على فترات، مثلًا 10 سنين 15 سنة في الحدود دي، وتقعد تسدِّد عليها، طبعًا ما بيكونش في فوايد كتير، هو بس البنك كُلّ اللي هو بيعمله إن هو بيدفع لك الفلوس مُقدَّم، يعني من الآخرالبنك كأنّه بيموّلك وبيستثمر فيك، اللي هو إيه العوايد اللي هو بياخدها منك، هي دي الفايدة اللي هو بياخدها منك البنك، بس الصراحة أنا شايفها حلوة جدًا، بس هي المشكلة عارف في إيه، المشكلة بقى في الُمقدم، هي دي لإن المُقدَّم بيكون كبير مش زي الحكومة مثلًا 30.000 40.0000 لأ، بس هوب بس الميزة بتاعة التمويل العقاري حاجة واحدة بس إيه هي؟ آآ إن أنت بتختار الشّقّة اللي أنت عايزها آه، بتستلم في وقتها، وفعلًا بتختار الشقة اللي أنت عايزها في أي مكان أنت عايزه، فدي ميزة التمويل العقاري بصراحة. يعني دي اللي أنا شايفها ميزة حلوة جدًا، فأنا فعلًا إن أنا فكرت في حاجة زي كده، فكرت في حاجة زي كده، وفكرت إن أنا آخدها أروح أأجرها، وبالإيجار بتاعها أدفع عليها جزء صغير تاني، وأدفع الأقساط بتاعتها، يبقى أنا كده استفدت من الإتنين، في خلال مثلًا 10 سنين، 11 سنة، أكون دفعتها وبقت ملكي، وبعد كده أر أقدر أبيعها بقى بعد كده، فيعني إستثمار بس طويل الأجل شوية.
إمم. أيوه، أيوه، أللي هو التمويل العقاري أو أو حاجة حاجة شبه كده، تمويل عقاري آه. أيوه. إمم. أيوه. بالضبط. أيوه، بتستلم في ساعتها؟ آه، حلو ده جدًا. أيوه، أيوه. أ جميل يعني